Oh, sehr, sehr viel. Also, wirklich, wirklich sehr, sehr viel, ähm
Mhm.
Sorry, ich musste gerade ganz kurz husten. Ähm, nein, also, es ist, ähm es hat sich wirklich sehr viel, ähm, bemerkbar gemacht. Also, Fehler sind wichtig, um sich zu entwickeln. Das ist meine persönliche Perspektive, weil, ähm, keiner von uns ist perfekt und ich glaube, ähm, einmal lassen uns Fehler natürlich lernen und, ähm, werden auch so 'n bisschen 'n Teil unserer Persönlichkeit, ja, weil, ähm, natürlich gibt es vielleicht Fehler die macht man nur einmal, denkt man sich: „Oh Gott, Finger weg, nie wieder, das hat zu sehr gebrannt. Das war ganz arg.“ Ähm, es gibt natürlich aber vielleicht auch, sage ich mal, kleinere Sachen, kleinere Fehler, ähm, die man vielleicht sogar 'n paarmal gemacht hat, bis man es dann gelernt hat, ne? Und deswegen bin ich schon der Meinung, dass, äh, Fehler unheimlich wichtig sind, ähm, im im E Entwicklungsweg, 100 %.
<chuckles> Ja. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Ja. Mhm.